Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var: Dışarıya bağımlılığı azaltması gerekiyor devletin. Yani hani bizim ülkemiz zaten tarım ülkesi ya da farklı ülkeler için de aynı şeyi söylüyorum. Hani ülkedeki kaynakları kullanmak işte, hani, o, eee, yüksek ulaşım maliyetlerinden kısmak için de çok önemli. Yani ülkende bulunan çiftçiye destek vermek ve ülkedeki üretimi artırmak belki de bu noktada yardımcı olabilir, değil mi?
Ha ha. Ha ha. Hı hı, hı hı. Hımm. Ha ha, ha ha. Doğru. Ha ha. Hı hı. Hımm. Doğru. Evet, evet. Aslında tarımı artırmak, çiftçiye, hayvancılığa, aslında, değer vermek de aslında tabii ki de ıb aslında sorunu kökten çözer, aslında, bu durumu. Yani, üle çünkü ülke çünkü kendine yeter, kendini kendiler üretir, kendine kadar aslında harcar. Yani, dışarıdan ithal olarak alınca çünkü dışarıdaki devletin ya da işte o satan kişinin aslında ne kadar satacağıyla ilgili bir durum oluyor. Yani, et f bir, işte, dışarıdan ithal et et alındığı zaman satan tarafın fiyat politikasına uygun et alıyoruz, sa satıyoruz aslında yani. Hı hı. Doğru. Daha çok aslında ulaşım masrafları ortaya çıkıyor derken aslında, eee, bir şekilde, eee, gıda fiyatları artıyor, yemek fiyatları artıyor ki hani olan bize oluyor aslında burada yani. Bizim maaşımız o kadar artmazken, eee, yemek fiyatları uçmuş oluyor, değil mi?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Aynen. Mesafeler de artıyor bu noktada. Hı hı. Kesinlikle. Aynen öyle. Gerçekten bu noktada devletlerin birazcık el atması gerekiyor.
Hı hı. Ha ha. Kesinlikle.

Aynen öyle yani. Gıda sektöründe pek bir, açıkçası, hani, insanların yüzü gülmedi aslında her şekilde. Arabalar ucuzladı, atıyorum, evler daha ucuzladı ama böyle gıda sektöründe ben bir şeyin ucuzladığını hatırlamıyorum ki. Hani, Almanya'daki yaşayan arkadaşlarım da önceden yaşayan arkadaşlarım da Ha, döner eskiden mesela €4 ödüyorlardı. Şu an mesela €7-8 bandında. Hani, onlar bile, hani, 2 katı olmuş, hani. Bir de, hani, e, Almanya gelişmiş olarak, gelişmiş bir ülke aslında. Hani, Avrupa Birliği'nin lokomotifi olarak geçen bir ülke. Burada bile bu kadar zam aldıysa aslında enflasyondan dolayı, e, geri kalan dünyadaki ülkeleri düşünemiyorum aslında, değil mi?
Hı hı. Hı hı. Hımm, neredeyse 2 katı olmuş. Hı hı. Evet.